Also Komfort Komfort ist da schon schon 'n großer Punkt. Nur weil ich jetzt dieses Netz vergessen habe, um meine Äpfel einzupacken, ist es nicht so, dass ich mir dann nicht trotzdem einfach Äpfel kaufe und die Plastiktüte dann mir dort nehme und dort dort einpacke. Äh, das ist dann einfach 'ne Sache, wo ich sag: „Gut, dann dann ist das halt jetzt so.“ Gleiches gilt, ähm, beim beim Bäcker. Man kann natürlich versuchen, mit seinem Stoffbeutel hinzugehen und sich seine Brötchen gleich in den Stoffbeutel geben zu lassen. Wenn ich jetzt vorm Bäcker stehe, habe den Stoffbeutel vergessen, ist es nicht so, dass ich jetzt wieder nach Hause laufe, um um den Stoffbeutel zu holen, nur um die um die Papiertüte vom Bäcker dort jetzt zu vermeiden, ähm.
Mhm. Okay. Mhm. <laughs> Ja, ja, das Das das klingt einleuchtend, ja, würde ich jetzt würde ich jetzt ja auch nicht anders machen, ja? Äh, ja. Ja.
Genau. <giggles> Also, man kann's man kann's schon probieren, zu vermeiden, natürlich, und die die Ansätze überall haben, aber, äh, auch 'n Kaffee to go oder so ich habe jetzt nicht immer die Thermoskanne im im im Rucksack und und kann die rausholen, äh, sondern dann lasse ich mir halt den den Einwegbecher geben. Ist natürlich in dem Fall dann nicht schön und lässt sich vermeiden, aber das das kommt nach und nach, dass man auf so was vorbereitet ist, beziehungsweise gibt's ja auch ganz viele Pfandsysteme, da würde mir jetzt Recup einfallen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst du das Prinzip?
Mhm. Mhm. Ah, okay, das ist ja spannend. Mhm. Ne, kenne ich noch nicht. Ne, erzähl gerne mal mehr darüber.
Äh Genau, ähm, das ist äh, kannst du das äh, arbeiten mit verschiedensten, äh, Anbietern zusammen, mit verschiedensten Ketten, also nur weil du das bei dem einen Bäcker, äh, k geht, geht das bei dem anderen geht das genauso. Alle, die in diesem System mitmachen. Du kannst dir also gegen 'n Pfand, 2, 3 € sind das, einen einen Plastikbecher geben lassen, also 'n festen Plastikbecher, ab abspülbaren Plastikbecher, und, ähm, dann kriegst du dort drin dein Kaffee, trinkst den Kaffee und kommst entweder direkt am nächsten Bäcker vorbei, der dort mitmachst und kann den dort wieder abgeben und kriegst deinen Pfand wieder ausgezahlt, unabhängig davon, wo du das gekauft hast. Ähm, oder nimmst den halt mit nach Hause und nimmst ihn irgendwann mal wieder mit und gibst den beim gleichen Bäcker wieder ab. Ist 'nen super System, hab ich selber auch nicht ausprobiert, weil ich einfach nicht so der Kaffeetrinker bin,, <chuckles> aber, äh, ich sehe das immer öfter mal, aber ich weiß auch gar nicht, wie viele das jetzt wirklich so richtig aktiv nutzen und ob damit jetzt so 'ne große Ersparnis entsteht, wie viele da überhaupt Bescheid wissen, dass es doch so einfach ist, weil normalerweise Pfand von dem Laden geht ja immer nur bei dem Laden wieder zurück, äh, jetzt jetzt in dem Mehrwegbecherbereich. Klar, Pfandflaschen kann man überall abgeben, aber im Mehrwegbecherbereich und, ähm, das schreckt, denke ich, viele ab, solange die nicht wissen, dass das an vielen Orten einzulösen ist.
Mhm. Ah. Mhm. Mhm. Verstehe. Mhm. Mhm. Absolut. Ja. Mhm.